हाँ, जी देखिए, सुबह की जो आदतें हैं उसमें मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि सुबह उठकर फ़ोन ना चलाऊँ क्योंकि जैसे ही फ़ोन पकड़ता हूँ नोटिफ़िकेशन चेक करता हूँ, मेल चेक करता हूँ, तो मेरी जो आदतें हैं ना वो पूरी ख़राब हो जाती है और पूरा दिन उसकी वज़ह से बर्बाद चला जाता है। हाँ, तो मैं सुबह की आदतों में कोशिश करता हूँ कि दिन व्यायाम से शुरू हो, ध्यान से शुरू हो या फिर प्रकृति से थोड़ा जुड़कर, स बाहर की शुद्ध हवा में श्वास लेकर हो, तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जी।
ओह! अच्छे है। हाँ जी। अच्छा जी, अ, ऐसा क्यों? हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ, अति उत्तम। बिल्कुल, अरे, अति उत्तम बात कही ये तो आपने।
जी।
और व वैसे आपको क्या लगता है कि अ, कि कोई आया आप कहना चाहेंगे कि कोई ऐसी ख़ास आदत है, जो कि आप परिवार को मतलब है ना कि अन्य लोगों उ सुझाव देना पसंद करेंगे कि उनके पास मतलब उनको इन आदतों का पालन करना चाहिए, सुबह उठते ही?
हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए सुबह उठना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे दादा जी, नाना जी और जो यहाँ तक कि हमारे पापा और चाचा जितने अ, पुराने लोग थे, उनकी सुबह उठने की एक आदत होती थी और वो निश्चित ही सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे उठ जाते थे और अपने सुबह के कार्य करते थे और इसके अलावा जो है, वो सैर पर जाते थे, थोड़े टहलते थे। तो, सुबह की जो हवा-पानी होती है ना, वो बहुत अच्छी मानी जाती है हमारे स्वास्थ्य संदर्भ में। जी।
हाँ जी। हाँ, हाँ। अ, क्या-क्या? ओह! अच्छा जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। हाँ जी। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। और वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सुबह किस वक़्त तक जो है, उठना पसंद करते हैं एक बार को और उसके पीछे का अगर कुछ ख़ास कारण हो तो?
हुँ, हुँ। देखिए आजकल जो दिनचर्या है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है हमारी डिजिटल दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से। फ़ोन चलाने की आदत और काम-काज करने में इतनी ज़्यादा अ, व्यव व्यस्तता की वजह से। तो हम लेट से सोते हैं और अ, सुबह लेट से जगते हैं। जिसकी वजह से हमारी सुबह की जो आदत होनी चाहिए, एक अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और जिसकी वज़ह से हमारा सुबह ख़राब हो जाता है।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। ओह! अच्छा जी। बिल्कुल सच। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल।

तो फ़िर हम कोशिश करते हैं कि अ, फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाई जाए। रात में जल्दी अच्छी नींद ली जाए, सुबह जल्दी उठकर फ़िर तैयार होकर हमें अपनी एक अच्छी अ, सुबह की दिनचर्या से शुरुआत करनी चाहिए। जब ये हम सोच लेते हैं पूरी तरीक़े से मान लेते हैं कि हाँ हममें बदलाव अब करने की ज़रूरत है तो ये माइंड मैपिंग कहीं न कहीं हमें भगाता है। हमें अ, ऐसा करने पर मजबूर करता है।
ओह! अच्छा जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल सच बिल्कुल, बिल्कुल। अति उत्तम ये तो आपने बिल्कुल सच बात कही है बहुत दिलचस्प भी आपने कह लीजिए बहुत अ, दिलचस्प और बहुत सही बात आपने ये बोली और वैसे आपको क्या लगता है एक बार को अ, मतलब जैसे कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ आपको एक बार को ये लगता है बहुत हद तक कि अ, आज के इस दौर में जो मोबाइल है उसने आदतों को बहुत हद तक प्रभावित कर रखा है। तो वैसे इसके पीछे का आप कुछ का ख़ास कारण बताना चाहेंगे कि आपका आपको ऐसा क्यों लगता है और अ, अगर अ, मतलब है ना कि अगर लोग इस आदत को बदल सके आपके हिसाब से तो?
बिल्कुल। जी। ज़रूर। हाँ, हाँ। देखिए ये फ़ोन की जो आदत है वो समय के साथ एक परिवर्तन है जैसे आप देखेंगे टेलीफ़ोन का जब दौर हुआ करता था। तो लोग ज़्यादा प्राकृतिक ज़िंदगी जीते थे। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आ गया है। तो लोगों को मनोरंजन मिल रहा है। सभी संसाधन मिल रहे हैं। ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप देखेंगे घंटों तक लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं देख रहे होते हैं। तो ये फ़ोन हमें ना एक लत लग जाता है। हम अम, जाते हैं, और ये आदत कहीं न कहीं काफ़ी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया और जो बाकी फ़ोन की जो ज़िंदगी होती है इससे दूरी बनाना एक प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।
हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे, बिल्कुल। बिल्कुल सच। अति उत्तम बिल सच। हाँ जी। ओ हो! ये तो चिंता का विषय है। हाँ जी।